อือฮึ ครับผม ก็ พอจะเข้าใจสถานการณ์แล้วนะครับ แล้วกิจวัตรประจำวัน ประ มาณเนี้ยครับผม เอ่อ โดยปกติแล้วคุณสามีเนี่ยมีส่วนช่วยเหลือที่ ที่ อ่า จะส่งเสริม ให้ทางคุณเนี่ยกับคุณลูกเนี่ยเข้านอนเร็วบ้างไหมครับ? แบบบางทีอาจจะแบบมีดุบ้าง หรือแบบ เอ่อ อาจจะมีคำสั่งเด็ดขาดอะไรแบบนี้ บ้างไหมครับ คุณสามีอะครับ?
อืม สามีนี่ไม่ค่อยเข้ามาเกี่ยวข้องสัก เท่าไร ค่ะ เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยจะเข้านอนเร็ว เขาอะจะเข้านอนตั้งแต่ 5-6 โมงแล้วอะ เพราะตัวเขาอะต้องตื่นเช้าไปทำงานตั้งแต่แบบว่า เอ่อ 4:00 5:00 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นเขาก็จะจัดการตัวเองเลย อืม ส่วนเราเนี่ย ก็จะมามีหน้าที่ในการจัดการลูกกับการ งานบ้าน อย่างเงี้ยค่ะ
อือ อ๋อ งอกครับ อือ อ๋อ ครับ อือ พอจะเข้าใจสถานการณ์แล้วก็ อ่า ภาพรวมนะครับ แล้วก็ อ่า ก่อนอื่นก็อยากจะให้กำลังใจสักนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่าการที่เราเนี่ยจะดูแลลูกในวัยที่กำลังซนเลย ที่กำลังติดเพื่อนเลยเนี่ย โอ้โฮ! เป็นอะไรที่เราจะต้องเปลี่ยนบทบาทกันแบบฉับพลันเลยนะครับ เพราะว่าในวัยนี้เนี่ย เด็ก ๆ เนี่ยอาจจะต้อง การเพื่อนเนาะ แล้วก็ฟังเพื่อนมากกว่า ฉะนั้นในบางบทบาทของทางคุณแม่แล้วเนี่ย อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นคุณเพื่อนนะครับ เพื่อช่วย อ่า กิจกรรมช่วยเหลือต่าง ๆ แล้วก็อินไปกับสิ่งเดียวกันกับที่เขาสนใจอยู่ ซึ่งตรง นี้ ก็จะเป็น อ่า พื้นฐานที่จะทำให้คุณลูกเนี่ยเปิดใจ แล้วก็รับฟังเรามากขึ้น แล้วก็ลดอาการดื้อลงได้นะครับ เพราะว่าตัวเด็กก็จะมองว่า
ค่ะ อืม ใช่ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อืม
อ่า คุณแม่เนี่ยคือเพื่อนนะ คือพวกเดียวกันนะครับ แต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ย ถ้าเรา อ่า ใช้ อ่า อำนาจความเป็นผู้ใหญ่ อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็อาจจะทำให้เกิดการต่อต้าน แล้วก็ด้วยวัยที่อาจจะ ไม่ ได้สามารถแสดงออกถึงการต่อต้านได้อย่างชัดเจนนะครับผม ก็จะกลายเป็นว่าเกิดสิ่งที่เรียกว่า "ดื้อเงียบ" ขึ้นมาได้ แล้วทีเนี้ยบางทีก็จะไม่สามารถ ควบคุมได้ หรือรื้อตัวช้าไปหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วอย่างเงี้ยครับ อาจแบบ อาจจะนอนดึกไปหลาย ๆ วันแล้วเริ่มเพลีย เริ่มแบบเป็นไข้ ป่วยง่าย อย่างเงี้ย "อ้าว โอ้โฮ! ก็ นอนไม่หลับจริงนี่หว่า แอบแกล้งหลับ" อย่างเงี้ย ก็ มี เหมือนกันนะครับผมเนาะ สำหรับเด็กซน เขาก็ว่ากันว่า "เด็กซนเนี่ยก็มักจะเป็นเด็กฉลาด" นะครับผม แบบเนี้ยครับ พอจะเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นไหมครับ?
อือฮึ อือฮึ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม อือฮึ อือฮึ อืม อืม อือฮึ ค่ะ อืม ก็คือว่า เหมือนตัวเราเนี่ยพยายามทำตัวให้เป็นเพื่อนกับลูก อย่างเงี้ยใช่ไหมคะ? เขาจะได้แบบว่าเหมือน เอ่อ เชื่อฟังเรา แล้วก็เข้าใจกันมากขึ้น แล้วอย่างเงี้ยการที่จะต้องเป็นเพื่อนกับลูกนี่จะต้องทำยังไงเหรอคะ?
อืม ครับ ผม ครับ ผม